Oye, pues la verdad me gustaría ver si tú me puedes ayudar a a ver qué puedo mejorar así en mi rutina para mantener mi energía estable durante todo el día. Porque la verdad siento que, por ejemplo, en las mañanas tengo así mis picos de energía como muy alto, me pongo a hacer muchísimas cosas. Y ya por la tarde, este, sobre todo ya después de comer, como que me da el bajón, pero pues el yo empiezo a trabajar a las 3 de la tarde. Entonces, este, como que esa energía, eh, pues va disminuyendo, y ya a las últimas 3 horas del trabajo como que ya no me va muy bien. Entonces, no sé si a lo mejor podemos explorar un poquito lo que hago y a lo mejor ahí tú encuentras un punto de mejora.
Va, me agrada la idea.
Ujú. Pues mira, eh, yo más o menos me levanto así a la entre 8 y 9 de la mañana. Y entonces, este, bueno, ya sea que, depende el día, pero me voy o a hacer yoga o saco más tiempo a mis perritos a pasear en la montaña, o sea, con caminatas más, este, largas. Eh, y luego ya de ahí, em, bueno cuando no desayuno temprano, o sea, cuando yo regreso del yoga, por ejemplo, ahí sí ya me, mm, muero así de hambre y y me como cualquier cosa ahí en la calle. Eh, igual con lo de los perritos, porque pues no me da, pues, así hambre a eso de las 8 de la mañana, todavía no. Y luego de allí, este, eh, pues nada, me pongo a hacer cosas en la casa porque, pues justo estamos a eh, llevamos mes y medio que nos mudamos a una casa mi pareja y yo, y pues todavía tenemos que estar organizando. Entonces, me pongo a hacer muchas cosas así en la casa o vamos de compras o bueno, lo que se necesite. Eh, ya como a las 2 de la tarde como algo así bien, este, de sopa, guisado y y bueno, como es una comida fuerte así normal. Y de ahí a las 3 ya me pongo a trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces, a eso de las 7, igual ya siento un pico así como que ya la energía se me va para abajo. Eh, pero bueno, tampoco es que me quiero distraer mucho en en preparar algo, o o no sé, o sea, como que mm, desenfocarme del trabajo que tengo aquí en la casa, ¿no? O sea, que tengo un trabajo en línea.
Correcto, <clears throat> ¿y este trabajo tiene un horario establecido?
No, pero es que ya ant eh, trato de tener ese horario así bien de 3:00-10:00, eh, porque es cuando más trabajo hay, porque a veces si me conecto antes, pues es como nada más estar conectada en la computadora sin hacer nada. Entonces, me ha funcionado bien que sea de 3:00-10:00, eh, porque a veces antes, o sea, lo que me pasaba es que a lo mejor me conectaba antes y como que, pues, no podía diferenciar entre el tiempo personal y el trabajo.
Sí, sí, eso me queda muy claro, y creo que está perfecto que lo hagas así, eh, es decir, que te enfoques en trabajar, eso está muy bien así, este, pues, te aseguras de tener un tiempo definido y que no choque con otras cosas, ¿no?, entonces, está muy bien. <clears throat> Pues, no sé, me gustaría hacerte un poquito más preguntas, eh, hice la pregunta de si era riguroso el horario para que para saber si ya tenías una estructura, pero tú misma brindas esa estructura, y eso también, pues, eh, va a ayudar mucho a que mantengas, ya sea la motivación o la energía, eh, entonces, una vez que mencionas todo esto, tu rutina, etcétera, y haces ejercicio por la mañana, lo cual está estupendo, eh, eso también ayuda mucho a mantenerse despejado, sobre todo, este, del trabajo, si es un trabajo que necesita que estés, eh, enfocada en lo que estás haciendo y no perder, eh, la, pues, la concentración. Muy bien, eh
Ujú. Mm.
¿Me dices entonces que, vamos a decir, para las 19:00 vamos a decir, eh, 3 horas antes de finalizar pierdes el enfoque?
Sí, ahí Son 2 momentos en el día en el que veo que como que mi energía baja bastante. Una es, eh, después de del yoga o de pasear a mis perros, o sea, porque, pues he hecho ejercicio y todo, pero te digo, en la mañana para nada me da, o sea, como hambre y tampoco quiero ir como que muy llena a hacer ejercicio. Y por otra parte, sí, como a las 18:00, 19:00, pues porque igual comí a las 14:00 pero no sé cómo poder mantener esa energía de la comida, porque trato de comer así fuerte, como pensando de que, bueno, pues que me dure esa comida y esa energía para toda la tarde, pero creo que no es suficiente, pero igual tampoco me quiero, o sea, no quiero salirme mu mucho del de ponerme a cocinar o hacer algo, porque ya a lo mejor me pierdo 1 media hora o 1 hora dentro del horario de trabajo y, pues, voy a terminar más tarde.
Sí, claro, no, el el respetarlo es es muy buena estrategia, el no, eh, salirte de ese de ese horario, y que lo, este, lo tengas establecido, está muy bien, eso no lo veo problema. ¿El el trabajo que realizas tiene que ver con ser creativo?
Eh, un poco sí, necesito de estar t con la mente muy así Sí, eh, clara para la improvisación, y y cuestiones de esas. Entonces, sí.
Sí. Okey. Aparte del ejercicio, aunque me dices que haces yoga, cuando haces yoga, ¿en esos días no s no te sientes diferente? Lo digo porque a veces, eh, cuando tenemos un trabajo que requiere que seamos creativos, por así decirlo, este, el realizar una actividad que nos ayude a, pues, <chuckles> a desarrollar esa esa creatividad, eh, es es, ¿cómo decirlo? Pues, am, pues sí, ayuda a que seamos más creativos, más eficientes en ese sentido, y podamos con eh, concentrarnos, o flu o que fluyamos de mejor manera. No sé si has sentido una diferencia, eh, con Cuando lo haces, y cuando no, este, porque te tengo entendido que el yoga despeja, este, bastante bien, ¿no?
Ujú. Mm. Sí, la verdad es que sí me siento diferente cuando salgo del yoga, porque salgo así como con más energía. O sea, sí con hambre, porque, pues, te digo, no he desayunado, pero, sí con eh, a la vez también con energía, como de decir: "Ay, quiero hacer muchas cosas", sobre todo en la mañana es cuando tengo muchísima energía como para hacer muchas cosas, pero no sé cómo hacerle para que esa energía me dure hasta la tarde. Porque, pues, al final tengo como un poco los horarios alrevesados por el, pues, el trabajo, que al final, pues, eh, cuando puedo tener mayor, eh, ganancias, o o mayor trabajo es en la tarde. Entonces, sí ha sido un cambio a lo que tenía a hace unos meses, que era así como trabajar en horario de 9 a 5, y luego la tarde, pues, ya para relax y eso. Entonces, como, ah, yo sí me he dado cuenta que mis picos de energía son en la mañana, no sé, cómo hacerle para poder mantener esa energía, pues, hasta la tarde, que es cuando ya me da el bajón, pero cuando necesito, pues, ponerme a trabajar también.
<laughs> Va, va, va. Okey, y ya por último, mm, no sé si me podrías, eh, contar un poquito, ¿llevas mucho tiempo con este horario? Eh, ¿estabas acostumbrado a otro tipo de rutina?, acostumbrada, perdón.
Sí, pues, mira, llevo digo yo creo que 1 mes y medio, ya casi 2, con este nuevo horario, o sea, bueno, sí, ah, entre que lo he estructurado y todo, ¿no?, y y siempre, o sea, antes, la mayor parte de mi vida de laboral, pues, estuve trabajando con o otro ritmo, que era, te digo, trabajar o de 8:00-5:00 o de 9:00-6:00, pues, así como algo más que es más habitual, ¿no?, eh, entonces, este, y ya en las tardes, pues pues, era más como de relajarme o sí hacer ejercicio, pero como que ya era un poquito como esta parte de de que ya vas en la curva hacia abajo de la energía, ¿no?
Ajá. Sí, claro. Bueno, pues, mira, <chuckles> eh, si me permites, después de lo que me has comentado, eh, me surgen, eh, un par de ideas. Uno, eh, después de 2 semanas o o 3, uno ya genera una rutina, por lo que hice la pregunta de cuál eran tus horarios anteriores, tal vez, emocionalmente, puede ser que lo extrañes, pero no quiere decir que no te hayas podido habituar ya a este ritmo, porque ya llevas mes y medio, entonces sería lo lo más, eh, normal o o sería lo esperado que ya estuvieras habituada a estos horarios.
Ujú. Ujú, jum.
Sin embargo, si no ha sucedido, eh, pues, podrías empezar a probar qué ru qué actividades ayudan a la labor que estás desempeñando. L lo digo porque cuando uno tiene un trabajo físico y tienes una mala noche de sueño, por ejemplo
Ujú. Ajá.
definitivamente, no vas a rendir en tu trabajo. No no, a veces no tiene que ver con la rutina, a veces tiene que v tiene que ver con el estado mental al en el que desarrollamos nuestro trabajo, esa sería la primera, si puedes probar diferentes actividades que desarrollen o o te ayuden a entrar con un estado mental creativo a tu a tu trabajo, esos, definitivamente, va a hacer que rindas mucho mejor
Ujú. Ujú. Sí.
¿no? Entonces, eh, no sé si se entiende esa idea, por ejemplo, que sería el primer punto, y el Ay, perdón, sí, adelante.
Ujú, mm. No, no, dime.
Sí, y el y el segundo punto es, bueno, eso sí, estar bien descansado y bien motivado, que me imagino que ese no es un problema, pero, eh, creo que también me faltó, eh, abundar en ese en ese punto, eh, no sé, qué tal duermes, So sé, qué tal está tu motivación.
Ujú. Mm, la verdad es que creo que, o sea, sí duermo bien, eh, a lo mejor, mm, eh, acostumbrarme a dormirme más tarde ha sido un problema, porque, pues, antes, pues, me levantaba a las 6 y media, y em, o 6 de la mañana y me dormía muchísimo más temprano. Pero bueno, para poder te tener este nuevo horario, pues, me ha me he estado forzando un poco a dormir más tarde, pero creo que ya estoy en esa parte de que ya me estoy adaptando, como decías. Y lo otro que me estabas diciendo de hacer alguna actividad como que me haga entrar con más, pues, energía o para estar como más creativa antes del trabajo, creo que, eh, puedo también modificar la hora en la que voy a hacer el yoga y, este, y con mis perritos, porque eso, la verdad, es que sí me trae como que mucha energía y me siento renovada. Entonces, creo que ahorita que el clima está como más tranquilo, que no hay calor y así, pues, puedo hacerlo, a lo mejor, 1 hora antes o 1 hora y media antes de que vaya a ponerme a trabajar y eso me puede ayudar a llegar con una energía diferente al trabajo que que sí me ha me hace falta, ¿no? Así que eso me ha parecido súper, superbién, así lo que me me has dicho. La verdad es que me hizo pensar en algo que, la verdad, no se me había ocurrido, así que te lo agradezco bastante.
Ajá. <laughs> <laughs> No, no, no, al contrario, gracias a ti. Y y lo digo porque mencioné ese punto, porque sí de verdad el estado en el que hacemos nuestro trabajo, pues, influye en nuestra en nuestra productividad. Pues, nada, gracias por compartirlo y espero que nos encontremos de nuevo por aquí.